ได้ครับ ถ้าส่วน ใหญ่แล้วอะ ผมเองอะ เหมือนกับจะชินกับการที่ไม่ได้ กินข้าวเช้าเลย จะกินเป็นขนมปัง หรือไม่ก็นม อะไรแบบนี้รองท้องไปแทนครับ แล้วในระหว่าง มันก็จะไม่หิวนะ ผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้หิวอะไร อีก 3-4 ชั่วโมงเดี๋ยวเราก็กินข้าวเที่ยงแล้ว แต่ ตรงข้าวเที่ยงเนี่ยแหละครับ บางทีน่ะ ถ้าเราทำกับข้าวไปกินเองที่ออฟฟิศ อย่างเงี้ย มันก็ ยังพอกินในแบบที่เรา ท ตั้งเป้าไว้ว่า อยากจะให้มันดูแลสุขภาพได้อยู่ แต่ถ้าไปกับเพื่อน ๆ ไปกินข้างนอก แบบเนี่ยครับ บางทีอาหารตามสั่ง หรือร้านข้าวแกง อะไรแบบนี้ มันก็ไม่ได้มีผักมากมาย หรือผักมันก็ปน ๆ อยู่กับในอาหารแล้ว มันก็ทำให้กลายเป็นว่าเราก็ต้องกินรวมไปเลย เรามา จะมาแยกกินผักหรือผลไม้ในครั้งแรกก่อนไม่ได้ อะไรแบบเนี้ยครับ ในส่วนของพักกลางวัน แต่ว่าถ้าเป็นตอนเย็นเนี่ย ก็พยายามที่จะปรับอยู่ แต่มันก็ยังได้บ้าง ไม่ได้บ้าง มันก็เสียตัวเอง เสียวินัยตัวเอง เสียทุกอย่างของตัวเอง บ้างที "โอ๊ย อยากกินอันนี้ อา อย่างงั้นวันนี้ขอกินอันนี้ก่อนแล้วกัน" อะไรแบบนี้ครับ มันก็เลยกลายเป็น เออ ไม่ค่อยจะดีเลยนะ ถ้าเราทำแบบนี้ มันก็เหมือนกับเราไม่ได้เปลี่ยน อะไรเท่าไรเลย ส่วนในเรื่องของการออกกำลังกายอะครับ
อือฮึ อืม อืม ค่ะ อือฮึ อืม อือฮึ ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ อือ
ผมก็จะออกหลังจากที่เราทานอาหารเย็นแล้ว ประมาณสัก 2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม อยู่ราว ๆ เนี้ยอะครับ ผมจะออกอยู่ช่วง ๆ นี้ เหมือนกับว่าให้ข้าวเนี่ยมันได้ย่อยแป๊บหนึ่ง แล้วเราค่อยไปออกกำลังกาย ใช่ ก็จะมาออกอีกที แต่ว่าก็เล่นท่า ตามคลิปเลย ตามอะไรเลย มันก็อาจจะเป็นไปได้ อย่างที่คุณบอกอะครับ ว่ามันอาจจะไม่ได้มีคนที่แนะนำ แนะแนวเราในการเล่นได้ถูกต้อง หรืออะไรแบบนี้ มันก็เลยทำให้เจ็บ อันนี้ผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน
อืม อือฮึ อืม อือฮึ อืม อืม อือฮึ อืม โอเคค่ะ พอจะเข้าใจปัญหาของคุณโดยรวมคร่าว ๆ แล้วนะคะ ทีนี้อยากจะสอบถามอีกหน่อย ได้ไหมคะ แล้วคุณอะค่ะพอจะมีเวลาว่างทำอาหารเองไหมคะ หรือว่า ยังไงไหมอะคะ บอกได้ไหมเอ่ย?
ครับผม ส่วนใหญ่จะนิด ๆ หน่อย ๆ ครับ วันไหนที่รู้สึกว่า โอ เค เราออกกำลังกายแล้ว เราเสร็จหน้าที่ทุกอย่างหมดแล้ว ก็จะมีการทำเตรียมไว้ เอาใส่ตู้เย็น แล้วก็เอาไปทานที่ออฟฟิศ แต่ว่าก็จะเอาไปเวฟก่อน แล้วก็มาทาน อะไรแบบนี้ครับ แต่ถ้าวันไหนรู้สึกว่ามันเจ็บ มันอะไรแบบเนี้ย เราก็จะไม่ได้ทำ พอเหมือนกับว่าไม่ได้ทำวันหนึ่ง มันก็จะ ลามไปเรื่อย ๆ เอ่อ งั้นวันนี้เราก็ไม่ต้องดูแลตัวเองก็ได้ ไปกินอะไรที่มันอยากกินดีกว่า มันก็เลยเสียนิสัยตัวเองไปด้วยอะครับ
อืม อือฮึ อือฮึ อืม อือฮึ อืม อือฮึ อืม อืม อือฮึ อืม